Kak, di jaman sekarang, tuh, ya, kayaknya untuk mempercayai orang yang baru kita kenal, tuh, cukup sulit gitu. Nah, kalau dari kamu sendiri, nih, aku penasaran, deh. Apa, sih biasanya tanda awal yang kamu bisa lihat gitu, kalau seseorang yang baru kamu kenal gitu bisa dipercaya?
Mmm. Oke. Iya? Tanda awalnya? Sebetulnya simpel, sih, Kak, ya. Jadi kalau kita kita cerita, nih, kan, kita, kan, suka punya banyak cerita, ya, kan, atau pi kita punya masalah lah. Nah, dia, eee, tidak bocor ke mana-mana gitu, kan. Terus orangnya padahal itu, tuh, ceritanya itu cerita pribadi banget gitu yang nggak mungkin diceritain ke orang tua pun aku nggak pernah cerita gitu, loh, Kak. <tsk> Jadi ini cerita pribadi, tapi dia, eee, menanggapinya dengan baik terus memberikan apa, solusi atau apalagi dengan eee, saya, kan, mmm, Islam, ya. Misalkan dikasih dengan ayat-ayatnya ini, gitu atau dengan, eee, apa, sih namanya, eee, kayak apa sih, Kak, eee eee, contoh misalkan, eee, seorang nabinya ini, gini-gini, terus ternyata gini gini gini, gitu, kan. Nah, itu lebih enak, tuh, Kak, iya, apa, eee <tsk> <sucks teeth>
Mmm, apa, tuh? Mmm. Oh, jadi kayak di apa, ya, dikasih ya dikasih ya, apa namanya, bahasa-bahasa positif dari iya, pandangan positif gitu, ya, dari ayat-ayat Al-Quran ini gitu, ya, atau cerita-cerita nabi.
Dikasih sa pandanganlah, heeh. Ya, ya, betul. Betul. Betul gitu. Jadi aku ceritanya juga ke dianya juga, kan, enak, ya, dia mah nggak udah gitu, eee, kita pun saling cerita, sih, ya, saling cerita. Jadi dia percaya ke sa sama saya, saya juga percaya sama dia gitu loh. Itu, sih, intinya, sih, Kak.
Oke. Mmm, hmm. Oh, oke. Nah, mmm, cuma kan kalau kalau kamu sendiri nih kalau kamu sendiri itu orang yang kalau misalkan punya keresahan tuh s sukanya cerita sama orang apa lebih baik dipendem dulu gitu?
Hmm, iya. Kalau aku sih ya kalau aku nih, kalau aku kan s kadang-kadang ya memang suka ada kegalauanlah intinya yah. Nah itu aku dulu pernah ikutan ini, Kak, eee, satu kumpulan, namanya tuh Tafakur. Jadi kita tuh dikasih metode, Kak, metode untuk tidak bercerita kepada orang lain dulu, gitu loh. Jadi kita, eee eee, ibadah dululah intinya ya sama Allah dulu gitu kan. <sniffs> Di e di di di di agama aku kan yah. Mhm, gitu. Nanti kalau misalkan tidak ada ya kan nggak, eee, nggak mungkinlah kalau Allah berbicara langsung kan, kita kan bukan <chuckles> Nabi ya. Jadi carilah temen yang bisa kita percaya gitu loh, yang bisa, eee, sedikit ya menenangkanlah atau men padahal kita mah kan nggak mau curhat banyak, apa, nggak mau cari solusi sih sebetulnya ya. Cuman ada ad ingin ada yang mendengarkan. Nah, kalau a orang yang mendengarkannya kita percaya kan enak, Kak, yah.
Oh, ya. Jadi Iya. Mmm, iya, betul betul. Jadi kita mau curhat pun tenang gitu ya, perasaan ya.
Betul betul, gitu. Jadi nggak usah apa sih, eee, nggak usah cari temen yang sebetulnya cari teman atau sahabat gitu yang
Oke.
Menyenangkan untuk sesaat aja, tapi dia bisa memberikan solusi. Bukan masalah uang ya misalkan atau s eee, atau apapun gitu. Masalah yang bisa langsung nih, sini nih kamu enggak punya duit nih kasih uang, bukan sih sebetulnya yah. Lebih dia, lebih dia, apa ya, memberikan, oh ya gini saran, atau apa gitu. Lebih, it itu lebih enak juga sih sebetulnya. Daripada, eee, kita diberikan uang terus juga kita bingung kan gitu, mau apa gitu misalkan, kan. Iya betul. Ya kan?
Hmm, iya. <clears throat> Iya, betul betul. Tapi, kalau kamu itu lebih memilih, e mendapatkan kepercayaan melu melalui ucapan atau tindakan?
Dua-duanya dong, Kak. Ya kan?
Hmm, oke. Kenapa tuh?
Heeh. Kalau ucapa kalau tindakan kan berarti dia memperlihatkan bahwa dia, eee, aduh s <chuckles> berarti dia ini, eee, apa namanya, ya ampun, eee <tsk> eee, apa, bener-bener e e perduli gitu kan, dengan keresahan aku, gitu kan. Terus <chuckles> ucapan juga penting untuk ya itulah, eee, apa sih namanya, menangkan gitu lah, menenangkan kita lah. Intinya sih, gitu, Kak.
Oh, ya. Oke. Nah biasanya tuh kalau misalkan ya anggaplah kita ketemu kamu ketemu dengan orang yang baru kamu kenal ya, biasanya butuh berapa lama sih sampai akhirnya kamu memilih untuk bisa mempercayai dia?
Ya. Lumayan lama, Kak, karena kita harus melalui proses dulu kan Kak, eee eee, dari kita lihat juga tingkah lakunya gitu kan, atau misalkan dia tuh atau dia suka bercerita tentang orang lain kan, berarti kan kita udah tahu nih orang pasti kita pun kalau bercerita sama dia tidak akan aman gitu kan, itu sih. Jadi ag agak lama agak liat, eee, sikapnya, agak liat pembicaraannya gitu, Kak. <chuckles>
Oh, iya. Iya, betul-betul. Jadi kamu lihat dulu nih sikap dia gimana kelihatannya, terus cara bicara dia atau cara dia menyampaikan, eee, apa yang dia pikirkan gitu ya. Oke oke. Nah, kalau ka yang kamu bisa bilang sebagai red flag-lah gitu, atau orang yang, udah, kamu ti kamu eee, "Orang ini pasti tidak akan bisa aku percayai," gitu. Itu kelihatannya gimana?
Ya kan? Iya. Iya betul betul. Betul gitu. Mmm. Kelihatannya? <chuckles> yang red flag itu tau itu suka m bi bicarain orang gitu kan. Eee, itu yang paling utama, suka ngomongin orang, terus ke ya ya pasti kan kita juga diomongin, gitu intiannya, <chuckles> ketahuannya itu aja sih. Betul nggak? Di mana kita
Mhm. Hmm. Oh iya, iya betul juga sih. Kalau dia suka iya kalau dia suka ngomongin orang, heeh. <chuckles>
Ngomongin orang kan. Mhm. Pasti pasti kita juga akan diomongin gitu kan pada suatu saat, gitu loh. Tapi kalau orangnya yang tidak pernah ngomongin orang gitu kan, kita cuman misalkan kayak aku nih sama sa sobat aku nih yang sekarang nih, di kita lebih ke memper apa, meng membicarakan diri sendiri sebetulnya kan, “Oh kita tuh kayaknya kurang ini, kurang itu, ya gini, ya gitu ya, apa ya, oh,” eee, pokoknya gitu lah. Cari, s eee, cerita masalah kita sendiri terus tapi sama-sama saling membantu solusinya dengan ya dengan inilah, dengan ayat atau dengan apa pun gitu lah kita.
Mmm, oke. Jadi yang sama-sama bisa memberikan, eee, feedback positif deh ya, gitu ya, Kak?
Betul betul. Mhm. Jangan apa, jangan misalkan ya gini, misalkan kita lagi ngomongin diri sendiri. Misalkan kita lagi ngobrol nih, lagi curhat ke Kakak misalnya, terus Kakak sepertinya, eee, ti tidak memperhatikan, 1, misalkan ya, terus ke-2-nya seolah-olah kayak, kan keliatan dari, eee, apa body language-nya juga kan, dia melecehkan atau dia memperhatikan kan, kan pasti kelihatan kan, gitu.
Oke oke. Mmm, iya betul juga sih, Kak.
Ya kan? Heeh.
Iya. Nah, kalau kamu ketemu sama orang-orang yang kamu anggap orang ini nih tidak bisa dipercaya. Nah, itu pasti pastinya kamu tidak akan, mmm, apa ya, tidak akan curhat atau m bercerita dengan dia gitu kan. Tapi apakah kamu tetap akan berjalan bareng atau berteman dengan dia gitu?
Hmm, ya. Iya lah. Betul. Kalau untuk, eee, apa, fun sih mungkin ya aku jalan ya. Tapi kalau untuk, eee, misalkan membuat suatu apa, eee, acara gitu ya, acara besar gitu. Nah itu kita bisa nggak bisa nggak bisa kerja sama dia karena kita tahu kita nggak nggak nggak akan bisa per nggak akan percaya sama orang ini karena dari hal-hal itu, Kak, gitu loh.
Oh oke oke, nah kamu
Iya, kerjaku kan pasti nger nggak pengaruh deh coba kalau kita, mmm, eee, berteman sama orang yang kita nggak percaya, ya kan?
Oh, iya iya jadi pasti pengaruh ke emosional kita juga ya, Kak.
Mhm. Betul betul, karena udah liat dia body language-nya seperti itu aja kita udah <chuckles> udah males gitu ngajak kerjanya juga. <chuckles>
Oke. Wow, iya sih betul juga, <chuckles> tapi kamu ada nggak sih pengalaman gitu, yang mungkin kamu anggap orang ini sudah bisa dipercaya tapi ter ternyata, hal yang kamu terima itu berbanding terbalik gitu?
Betul ya kan? Iya. Banyak Kak, banyak sih tuh cerita temen-temen ya, aku pikir bisa dipercaya tapinya dia ternyata di belakang juga ngomongin aku gitu, jadi ya sudahlah jadi alhamdulillahnya sekarang, eee, s biasa kan sering ke sini gitu ya sekarang udah nggak pernah ke sini gitu, ya, terima kasih banget gitu gak ke sini jadi kalo makanya kalo, eee, kalo dia nge-WA juga saya suka saya tanya, eee, "Ini mau mau ceritain apa nih?" Gitu kan, "Boleh nggak saya telepon?" "Ya mau ceritain apa? Mau ceritain orang lain atau, mau ceritain diri sendiri?" Gitu, "Enggak enggak," katanya git "Kalau mau ceritain orang lain aku nggak mau." Gitu kan, buang-buang waktu dan bu bikin dosa, aku bilang gitu.
Oh ya. Oke. <chuckles> <laughs> Iya, betul betul.
Jadi jadi dari awal udah di-cut duluan Kak. Jadi kan, eee, aku dulu sering curhat sama dia ternyata aku juga diomongin, ah, terus udah di itu dia merasa gini loh Kak, merasa dia, eee, kalau ngomong ke orang gitu tas padahal depan aku gitu, dia ngebantuin aku gini-gini gitu, ah, nih orang, nggak bagus juga nih saya bilang gitu, Kak. <laughs>
Oh, iya.
Gitu kan, eee, nggak enak kan kayak kita juga malu seolah-olah kita men kan kalau kita mau nolong mah enggak usah diceritai-ceritain ama orang apalagi di depan kita, kan gitu kan.
Oh, iya betul juga, heeh, eee, nah, eee, ini menarik nih Kak kalau misalkan kamu ketemu sama orang yang seperti itu ya, yang kamu udah menaruh kepercayaan kepada dia ternyata dia malah hancurkan kepercayaan itu, nah apakah kepercayaan itu menurut kamu bisa balik lagi kepada dia?
Iya. Mmm, iya. Betul. Enggak enggak, enggak akan Kak, karena, kecuali kalau misalkan dia mau belajar ya mau belajar, tapi tetep aja aku sering ketemu misalkan ketemu di mana gitu tetep aja dengan, eee, apa, dengan gaya kayak gitu, dia sepertinya, care sama kita gitu tapi ternyata dia begitulah gitu, aku taunya dari orang lain ternyata dia ngomongin aku gitu. Oh, ke ketawa juga aku tuh. <laughs> Jadi sudahlah.
Oke. Oh, ya. Oh, mungkin kelihatannya awalnya peduli tapi ternyata malah ngomongin juga.
Iya, iya, jadi si si kepeduliannya itu diceritain bahwa aku ngasih dia ini, waktu susah dia nga aku ngasih ini waktu susah, kan nggak bisa gitu dong, Kak, kalau kita mau ngasih, bener nggak? Mau mau memberikan perhatian, iya, jadi kayak, oh saya bilang, "Ini ngapain saya percaya sama orang ini?" Ya kan? Untuk ke depan ke depannya juga.
Iya, betul juga ya. Iya, kalau ngasih mah, udah ikhlas gitu ya. <chuckles>
Iya betul jadi, eee, dari perlakuan dan dari pembicaraan itu kita harus bener-bener periksa gitu, kita juga kan nggak sempurna sih Kak ya, kita juga bukan orang yang, eee eee, apa, yang mungkin orang lain juga nggak bisa percaya sama kita, tapi kan kita la sudah bisa tahu oh yang ini nggak bisa dipercaya dari, eee, gerakannya atau dari pembicaraannya gitu kan, eee, itu kan kita udah, "Ah, ngeri ah," gitu. <laughs> Bener nggak, Kak? Mhm.
<chuckles> Iya iya, betul juga, jadi lebih baik, eee, udah deh jangan memberikan kepercayaan lagi ya kepada orang itu.
Jaga jarak aja jaga jarak aja sih sebetulnya, walaupun dia pengen pengen deket-deket ama kita lagi gitu misalkan, pengen kayak dulu lagi kayaknya, wah, udah nggak bisa gitu lah, intinya, betul nggak, Kak? Bener nggak? Heeh, lebih jadi men apa, gimana, Kak?
Jaga jarak, oke. Oh iya, iya betul. <chuckles> Nah. Heeh. Nah, kalau misalkan nih antara lingkungan kerja atau lingkungan pertemanan atau, eee, hubungan keluarga itu ada perbedaan nggak cara kamu me cara kamu memberikan atau, eee, melihat tan tanda kepercayaan ya, mempercayakan orang gitu, ada nggak perbedaannya?
Ya. Ya. Ya. Bercerita. Oh. Kalau ama keluarga sih kep kita pasti percaya lah ya, Kak. Eee, nah kalau itu mah pasti nggak mungkin, pasti mereka juga, eee, membicarakan kita juga kan, eee, untuk kebaikan kita gitu kan pasti nanti, eee, misalkan, eee, "Tuh kakak kamu tuh tolong kasih tau," kan pasti gitu, misalkan ini ada ini ada ini ini ini gitu kan, pasti nanti si adek kan heeh ya gitu lah, kalau sama saudara sama atau sama adik atau sama kakak kan. Tapi kalau sama orang lain kan belum tentu Kak, ya kan atau temen kerja, bisa aja dia kita misalkan ngomong ternyata dia nusuk dari belakang teman kerja, banyak saya yang ngerasain itu. <chuckles>
Oh, iya. Oh, ya pasti untuk kebaikan kita gitu ya. <chuckles> Iya iya, jadi mungkin harus lebih berhati-hati. Nah, dibandingkan, eee, lingkungan pertemanan sama lingkungan kerja, menurut kamu mana yang perlu lebih berhati-hati atau lebih apa ya, lebih, ya berhati-hatilah untuk mendapatkan, un eee eee, apa namanya, untuk percaya gitu?
Gitu loh, Kak, heeh. Ya Mmm, ya. Percaya gitu sama orang sama mereka gitu. Dua-duanya sih Kak, sebetulnya kalau pekerjaan memang cuman di pas di pekerjaan kan nggak bergaul sama kita lagi gitu kan. Tapi kalau pertemanan kan pasti akan ketemu lagi, kayak misalkan temen-temen SMA gitu kan, kita akan aca ada ada acara ini ada acara ini, banyak nih di aku sih sering bikin acara Kak, jadi pasti ketemu lagi gitu, heeh. Kalau temen kerja memang ketemu tiap hari, tapi kalau kita udah nggak percaya atau gimana kan kita bisa, ah, udah lah, gitu kan. Kalau temen itu kan terus ngelibet gitu loh Kak, muter aja <laughs> situ-situ juga, iya. Jadi lebih lebih apa sih, lebih mendingan ama apa lebih parah temen lah gitu intinya mah.
Iya. Oh, iya. Oh, iya iya betul. <chuckles> Oh. Jadi mungkin lebih harus berhati-hati dalam memilih teman ya dibandingkan rekan kerja.
Iya. I iya betul. Kalo memang rekan kerja juga harus waspada, tetep harus waspada, eee, cuman nggak terlalu harus waspada banget kalo mencari teman gitu aja. Kan kalo teman kerja mah nggak nggak harus jadi teman kita kan? <sniffs> Gitu kan? Bener kan? <laughs> Iya kan se
Oh, oke. Heeh. Oh iya, betul banget sih. Iya. <chuckles> Nah, kalo kamu sudah ketemu 1 orang, 1 teman yang bisa kamu percayai, apa kamu akan, mmm, terus memberikan kepercayaan kepada dia?
Ya. Oh, insyaallah, saya mas sampe sekarang dari 2015 ya ketemu di satu, eee, apa sih perkumpulan itu sampe sekarang. Masih sama dia gitu, mhm. Jadi dia juga percaya sama aku gitu ya, curhatan apapun gitu. Aku juga percaya sama dia kita jadi, eee, walaupun kita jarang komunikasi, tapi kita kalo ada yang masalah gede gitu atau masalah yang <sucks teeth> pengen di apa, di keluarin gitu dari hati gitu. Kita, eee, ngobrol gitu lama 2 jam dit ditel via telepon tuh. <laughs> Gitu.
Oh, iya? Wow. Wah. <chuckles> Oke oke. Seru ya Kak punya temen seperti itu ya yang jadi bisa kasih fi
Iya, kan harus dipegang katanya. Kalo orang yang kita percaya itu harus dipegang menurut siapa ya, eee, sahabat Rasul itu kan? "Peganglah kalau kita sudah mempercaya orang," gitu. <chuckles>
Oh. Iya, betul juga. Oke deh, Kak. Makasih banyak ya Kak udah mau berbagi ceritanya hari ini.
Sama-sama, Kak. Iya, yok.
Yok. Sampai jumpa, Kak.
Dah. Yok, dah.